Esatto, ehm, io la trovo come una una specie di meditazione, no, meditazione si fa per dire, un un periodo di meditazione dove trovi te stesso e poi e poi a esci e ritorni a comunicare con gli altri. Ci vuole. E soprattutto ci vuole ci vuole un lungo periodo spesso di isolamento, perché oggigiorno, siamo tenpe completamente tartass u comp ehm, <tsk> come ti posso dire? Sì, da tutti questi da tutti questi messaggi, da tutti que du que queste pubblicità, da tutti
Certo. Esatto, sì certo, sì, sì. Certo. Tartassati, sì, indaffarati. Esat <clears throat> Ah si tempestati di queste esatto, sì, sì, sì.
Tempestati. <chuckles> Sì, e quindi, ehm, è difficile trovare
È vero, perché ho notato anch'io da quando, appunto, mhmm, gli i i cellulari, i telefoni si sono a evoluti ne ehm, nell'ambito tecnologi cioè con la tecnologia, ehm, appunto noto che, ehm, beh, mhmm, le persone iniziano a ricevere tante chiamate, tanti email, tanti messaggi.
E non rispondono neanche più, no, non
Ehm Eh infatti poi ti fa pass ti fa un po' passare la voglia di rispondere a tutte queste, ehm, a tutti questi messaggi. Esatto, sì, sì.
Eh, chiamate, sì, sì. Ehm, de senti, ma, ehm, ehm, io ti volevo dire che veramente io preferisco lavorare da remota eh, non ehm, se
Sì. Ah okay, è proprio una tua scelta allora personal l'hai scelto anche te.
Sì, secondo me si risparmia anche molto tempo, no, non prendi la macchina. Chiaro, no. Quanto tempo impieghi tu a a sì.
Certo, sì, sì, sì. Quello è vero, è è anche No dico, hai ragione perché, oltre a quello, perché sai il traffico, il caos, poi lo smog, poi il l'inquinamento, capito? Ehm, qu quindi in questo modo si si si s si salvaguarda anche la vita del mondo, del pianeta in cui viviamo, no?
Sì. L'ambiente, ehm
L'ambiente, si rispetta di più l'ambie perché la ehm, cioè, con meno gente che esce, vuol dire che m meno macchine si si muovono, si spostano.
Meno smog, meno esatto, meno inquinamento, e e c'è una qualità diversa di vita. Se, ehm, poi, ehm, come come dicevamo si ha una valvola di sfogo comunque che ci si incontra poi più tardi con le persone, con la propria famiglia, non è un un grosso problema. Io penso che lavorare da remoto sia fantastico. <chuckles> Ehm, la pandemia, non ho non ho mai visto la pandemia come una cosa negativa, è stato un periodo di pausa che ci ha fatto pensare quanto importanti sono i rapporti con gli altri, ma quanto è bello anche organizzarsi da soli, no? <chuckles>
Esatt sì esatto, esatto. Certo, certo, sì. Sì. Esatto, sì, sì. Certo, sì, sì, sì. Esatto, esat Certo, sì, sì, questo è è ovvio, questo è

Benissimo, raccontami cosa fai esattamente nel settore logistico?
Nel settore logistico lavoro, nel senso, mhmm, magazziniere. Faccio io per metà magazziniere, per metà, ehm, consegne. Faccio le consegne.
Sì, quindi sei indipendente e
Esatto sì, sì, sì, sì.
non dipendi da nessuno. Eh, io, ehm, lavoro da casa, sono una freelancer ma faccio l'insegnante.
Ah, bellissimo, sai che ho sentito parlare tanto di questo freelance ehm, che soprattutto è, mhmm
Sì, è la professione del futuro. <chuckles>
Esatto, sì, sì esatto. Da, e soprattutto è c'è stato il boom, da quando c'è stata la pandemia, no, il Covid. Sì, sì, sì.
Esattamente. Sì, perché, chiaramente non essendoci più la possibilità di recarsi in un posto di lavoro, volontariamente, ehm, ci si è dovuti adattare a fare delle professioni di questo genere, no, soprattutto l'insegnante, e e come faccio io. Sì, è molto è molto pratico.
Esa Sì, sì. Ah. Okay. Bello, bellissimo. Posso chiederti cosa insegni, cioè lingue, uhm ehm, o delle materie?
Sì. Io insegno lingue, insegno l'italiano e il tedesco perché vivo in America e e quindi mi sono, diciamo così, adattata, ma io sono sempre stata un insegnante di lingue, anche nel passato, <chuckles> però in presenza, no?
Ah bellissimo, bello. Ah okay, ho capito, ho capito. Ecco quali sono i pro e i contro del lavoro da remoto, secondo te?
Dunque, ehm, ci sono tanti pro i contro sono naturalmente la mancanza di contatto, ehm, diciamo così personale, no, e io non vedo nessun contro sinceramente perché <smacks lips> mhmm, a me piac
Sì. Ah, okay. Sono tutte cose positive no?

Sì, mhmm, beh, inoltre io
Anziché magari parlo dal vivo, in un'aula, dove ci sono gli alunni davanti a te o i tuoi allievi, i tuoi alunni.
Ehm ehm questa è un'ottima è un'ottima domanda, perché, mhmm, io lavoro in una scuola 1 giorno alla settimana e quindi ho un contatto, quindi per me l'ideale è sempre trovare questa mhmm, diciamo questo equilibrio, no, tra il lavoro virtuale, la maggioranza delle ore e un unico giorno poi in presenza, no? Ma tu hai dei colleghi, hai dei dipendenti? Perché è un po' simile dai, sei autonomo?
Ah, okay. Certo, sì. Esatto, sì. Ah, okay, okay. Sì, sì, sì. Diciamo che, mhmm, il mio lavoro, ehm, si ehm, si può fare solo di persona fisicamente, devi essere presente, perché appunto è un lavoro, ehm, di logistica quindi, ehm, ci sono dei pacch,i e bisogna saper smistare, ehm, recapitare questi pacchi a destinazione.
Ho capito. Capisco, certo, però c'è tutto un lavoro di preparazione, sicuramente c'è un'organizzazione che fai via, ehm, via internet, con i mezzi, chiaram
Esatto. E certo. Sì, sì, sì quello sì. Sì, sì, ehm, sì, sì esatto, esatto. Infatti, ehm, io mi occupo anche di rispondere alle mail di eventuali diciamo problematiche che si possono riscontrare, tipo un pacco perso, anziché un pacco consegnato, ehm, in una destinazione diversa da quella che
Chiaro. Sì. non corretta, sì certo. Ma secondo te, ehm, per esempio questo questo, <smacks lips> mhmm, questo lavoro remoto, e ehm, interferisce con la vita privata o
Esatto, esatto. Sì. È molto u no, secondo me, non interferisce, soprattutto e specialmente se si vive da soli o comunque sia col compagno, non con i propri genitori o con tante persone comunque.
Mh-mh. Certo. E io per quanto mi riguarda, posso dire che, ehm, il lavoro da remoto ha migliorato, ehm, notevolmente la la qualità della mia vita, perché <chuckles> diciamo che questo è veramente un un argomento che e mi sta molto a cuore, <chuckles> sta perché, mhmm, <smacks lips> ri ehm, realmente riesco a fare molte più cose che mi piacciono, e riesco a lavorare. Ho questa soddisfazione di fare delle lezioni, anche da casa, molto professionali, molto belle.
Per Ah, bene, be belli b buono, bene. Sì. Certo, sì. Esatto, esa Certo, ma i il vantaggio e la cosa positiva, è che tu puoi fare sempre il lavoro da remoto, ma non per forza devi essere a casa tua. Magari sei in albergo, in viaggio, sei in un bar, sei al ristorante, giusto? Quindi anche questo, rientra nella categoria lavoro da remoto.
Esattamente.

Esattamente, sono perfettamente d'accordo con te. Io per esempio, ehm, svolgo le mie lezioni spesso anche in un caffè, sai è una è una scuola è una piattaforma virtuale, quindi posso posso stare in un posto tranquillo, metto la cuffia e, ehm, ehm, indosso la mia il mio costume di insegnante, no? <chuckles>
Sì. Ah okay. Certo, certo sì. Sì, sì infatti. Sì, sì esatto, esatt l'uniforme, il costume sì, sì.
L'uniforme. <chuckles> Ehm, sì, ehm, ma a te ehm sì, prego.
Ecco ha mai risc ti è mai successo, ad esempio, che quando eri in videoconferenza o in video lezione, ehm, mal magari saltasse ad esempio internet, saltasse il, ehm, cioè la la re connessione?
Mh-mh. Sì, la la connessio tantissime volte, moltissime volte.
Ah okay. Ecco in questi casi come funziona? Cioè qu qu ehm, cioè m metti caso che u u un a un giorno non parte proprio inter che ci sono dei problemi proprio di di di rete, come funziona?
<chuckles> E sì, beh, allora si riportano io lavoro per una scuola, quindi, ehm, riporto questo come un problema tecnico e quindi, mhmm, ehm, spesso non succede nulla, si può ri mhmm, ripetere la lezione, esatto. Oppure se con con studenti privati, per esempio, si può naturalmente scrivere subito un'email e ci si ricollega. Ma naturalmente tentare e ritentare <chuckles> è la cosa più importante, no, poi sai, in America, dove vivo io, spesso ci sono temporali, ehm, la corrente va via spesso e volentieri. <chuckles> E cioè ci sono dei blackout terribili.
Ah. Ah okay. Recuperare sì. Ah. Certo. Sì, sì infatti. Esatto. Sì. Ah! Eh appunto sì, sì tempeste Sì, sì, sì vero, vero. Sento che, uhm, da voi negli Stati U in America c'è ci sono sempre gli uragani, ehm, que que uhm, eh.
Esatto. Sì, e quindi spesso rimaniamo senza corrente per diversi giorni. Ricordo l'anno scorso sì, è stato terri era un freddo. <chuckles> Beh, a Milano questo non capita sicuramen <chuckles>
Ah, okay. Ah ho capito. E infatti. No a Milano no, però in altri posti in Italia capita, cioè capita anche qua. Non pro non precisamente a Milano però in in altre zone, ehm, può succedere.
Le lei